آه. أ هل تفتكري إن أنتِ بسبب إن التنازلات اللي عملتيها في الأول، هي اللي مدِّياكِ دلوقتي الفرصة دي؟ يعني لو أنتِ ما كنتيش عملتِ التنازلات دي من الأول مثلًا، وكنت اشتغلتِ بمدة عاديّة أو بتاع كده، كُنتِ بقيتِ في نفس المكان ونفس القيمة، والّا يعني كان بما إنِّك القيمة بتاعة شغلك كانت هتبقى كده كده باينة، لأن هي أكيد ما اتغيرتش بس أنتِ أ يعني عشان أنتِ كُنتِ ب متساهلة معاهم في الأول، ده اللي مدّيكي دلوقتي ال القوة دي والموضوع ده بقى يعني آآ، زي ما أنتِ بتقولي هُم أنا عشان عملت معاهم كده، فهُم بيعملوا معايا كده، فلو أنتِ ما كنتيش عملتِ كده، ما كانوش هُم هيعملوا معاكِ كده؟
والله مش عارفة، بس باحس إن أنا أكيد أول يوم اشتغلت فيه غير غير دلوقتي وأكيد بقى في خبرة أكتر، وهُم أكيد حاسّين إن أنا يعني ب زي باتطور كده بأسلوب يعني بطريقة باينة أو يعني هُم حاسّين بالتطوّر ده. وعارفين أنا أصلًا بالضبط، حاسّين قد إيه أنا بابذل مجهود رهيب حرفيًا علشان أقدّم الحاجة بطريقة كويسة، لدرجة إن هُم كانوا في وقت أصلًا بيقولوا لي: "خلاص، قدّمي أي حاجة، ما تقعديش تقرفي نفسِك، يعني مش لاقياه اك إفكسيه خلاص مش لازم." فاللي هُم هُم نفسهم عارفين إن أنا كُنت قد إيه يعني عايزة أحسن حاجة في كل حاجة عشانهم، فهُم عارفين ده. فأنا أكيد لمّا جيت قُلت لهم: "لا." هُم عارفين إن أنا لا دي، فأنا مش باقولها عشان رخامة مني ولا إن أنا مثلًا باتكاسل، اللي هو لأ عشان أنا فعلًا مش قادرة.
إمم. آه، هُم شايفين التطور اللي حصل والحاجة اللي وال إمم. حلو أوي. مجتهدة، إمم. إمم. لأ، ده عشان أنتِ فعلًا محتاجة ده، إمم. والله يعني كويّ
بالضبط. وبعدين صاحب الشغل أصلًا أخو جوزي، فعيب يعني. <laughs>

أنا عارفة إن هُم كانوا معتمدين عليَّ وأنا عارفة إن أنا شغلي يعني كان محقق لهم نجاحات بطريقة كويسة جدًا. فأنا مش عايزة أقول برضه إن أنا استغليت النقطة دي، <chuckles> عشان ما أبقاش برضه شخصية وحشة بس أنا كنت عارفة إن هُم مش هيرفضوا، يعني كنت عارفة إن هو مش هيعرفوا يقولوا لي لأ ولا هيضغطوا ولا هيضايقوني إن أنا هاقول لهم مع السلامة، أنا عارفة إن هُم كانوا عايزين على قد ما يقدروا يفضلوا مخل مخلّيينني في المكان. وبالذات إن أنا أصلًا كان من أول يوم كلامنا إن هو تمام، أنا آخري 2 في اليوم يا باشا وده وده يعني هُم كان ده اللي هُم عايزينه، أنا بقى اللي قعدت أفرد نفسي في الأول واللي هو لأ أنا أقدر أعمل أكتر وما أعرفش إيه، د ده أنا شاطرة، لازم أورّيهم قد إيه أنا ممتازة، فحسيت اللي هو إيه الهبل ده؟! إيه اللي عملته ده؟
أيوه. إمم. آه. أيوه، أيوه. ضرِّك في الآخر الموضوع، أنتِ كنتِ بتقولي حتى إن هو أثّر عليكِ مرّة في weekend أو حاجة إن أنتِ ما عرفتيش حتى ت واضح إن أنتِ أشتغلتي كام يوم، إمم.
مش مرّة، أنا بجد مرّات، كان بيأثر عليَّ مرّات، أنا كنت أي سفرية مثلًا إحنا المفروض إن إحنا مضبطين مع مع العيلة وكده إن إحنا أي خميس وجمعة إحنا بنسافرهم، فأنا كنت باخد اللاب معايا خميس وجمعة وباشتغل الجمعة، طب ليه؟ أصلًا الخميس نص يوم وال والجمعة ما فيش يعني المفروض، ليه؟ لدرجة إن أنا حتى كنت باروح لماما أو حماتي أو كده وأنا واخدة اللاب معايا. طب يعني إيه العبط ده؟
مفهوم. إمم. تمام، إمم. اللي هو العيلة كلّها بقت خلاص، واخدة بالها إن أنتِ فلانة رايحة ب ش تشتغل ج فلانة قاعدة بتشتغل، فلانة جاية بتشتغل. آه.
ما عادوش طايقينني. والله ماما نفسها قالت لي: "يا حبيبة قلبي، لو عايزة تشتغلي اقعدي في بيتِك ما تجيليش، يعني أنتِ جاية تقعدي قدامي كده طب ما ما تحسبيهاش على إنك جاية لي تقعدي معايا." بالضبط، جاية ليه؟
آه، اللي هو أنا باتفرج عليكِ. <chuckles> يعني واضح الموضوع أثّر عليكِ جدًا لدرجة اسل يعني حياتِك كمان ده، مش أنتِ وجوزِك بس ده أنتِ و العيلة كلّها كمان وكده، فالو يعني ه هل هل الموضوع خ احتاج منِك وقت طويل أوي، عشان تدركي إن في مشكلة؟
ما عادوش طايقينني كلّهم حرفيًا، كانوا هيطردوني. آه، أخد منّي فترة ح قعدت في الشمعة المحترقة دي حوالي 3، 4 شهور.
كتير أوي آه.
آه وحسّيت إن أنا لأ، أنا باعمل في نفسي كده ليه؟ بس هأ جيت بقى قررت بعد ما كنت فعلًا خلاص، أنا حاسة إن أنا حياتي ما عادش في حياة، ومش عايزة أكذب برضه أنا كنت مقصرة جدًا في بيتي، اللي هو يعني بابقى عايزة أطبخ اللي هو آآ، خلاص بقى هاجيب أي أكل من برّه وخلاص.
إمم. آه يعني أنتِ بتشتغلي ش يعني عندِك شغل آه، عندِك شغل ثابت ومش مجرد 8 ساعات أو 9 ساعات في اليوم، ده أنتِ مكملة وعندِك شغل البيت فاللي هو تعتبر كأنِك شغالة شغلانتين full time في نفس الوقت، وأكيد طبعًا حاجة هتيجي على حساب حاجة.
هو ف فعلًا جات على حساب حاجة، أنا حسيت فجأة إن هو أصلًا لأ، أنا مش عارفة أرتِب البيت كويس، مش عارفة أقعد مع أهلي كويس، مش عارفة أطب أنا حتى ما كنتش باطبخ، اللي هو "يا جماعة بقى بُصوا صرّفوا نفسكم كده، جيبوا أي أكل سريع وما تقرفونيش." بجد يع
إمم. يعني ه <chuckles> فأنتِ الفلوس اللي بتكسبيها من شغلِك، اللي أنتِ بتقعدي في الوقت زيادة في الآخر بتصرفيها، على الأكل <giggles> يعني بص بصراحة يعني بس هو أكيد الموضوع اداكِ خبرة، يعني أكيد هو مش عذاب بلا بلا هدف كده، صح؟
أحُطها في أي دليفري. اللي هو ما شاء الله يعني ودنك منين يا جحا. <laughs>

إمم.
فقال لي لأ تمام سافري وكده إحنا بس الم الفكرة إن إحنا عارفين إحنا قصّرنا معاكِ الشه يعني تقلنا عليكِ الشهر ده، بس احنا والله عشان عارفين إن أنتِ شغلِك أحسن وما اعرفش إيه والكلام من ده.
آه، مرهموكِ.
بالضبط كده <laughs> فاللي هو اتبسطت بالكلمتين، فاللي هو خلاص تمام زي الفل ادّوني شغل زيادة بقى. <laughs>
<giggles> اللي هو لأ، لأ، لأ، أنا ب أنا بنت الشركة فعلًا. <giggles>
اللي هو خلاص صدقت الكلمتين فاللي هو تمام ادّوني شغل زيادة، بس حسّيت إن أنا بجد في وقت كده اللي هو بدأت اقول لأ، ما حسّيت إن أنا م مش عشان كلمتين حلوين ها بجد ها هاموّت نفسي يعني، فعلًا كنت بارجع لدرجة الموضوع كان بيسبب أصلًا مشاكل في البيت، اللي هو جوزي كل ما يروح وييجي يل قاعدة على اللاب اللي هو يعني مش منطقي كل ما اجي أجي البيت ألاقيكِ ماسكة اللاب وحاطة الheadphones وبتتك وتشتغلي يعني بالضبط يعني تت ولأ وهو شايف إن بانزل من هنا وبارجع من هنا وأنتِ نفس القعدة، يعني مش منطقي حرام فأنا حسّيت إنه هو بالضبط فأنا حسّيت إن في لازم يكون في توازن شوية، ما يبقاش الموضوع كلّه يعني بادّي زيادة عن اللزوم.
إمم. طبيعي أيوه. اللي هو بتخلّصي شغل إمتى؟ أيوه. إمم، أكيد طبعًا مأثّر على البيت. إمم. طب عملتِ إيه بقى في الموضوع ده؟
والله خدت قرار إن أنا هاقول لهم إن أنا يعني طالما كده كده هو يعني شغل ثابت، وعادي ومرتّب ثابت وكده أنا معلش أنا طاقتي أنا آخري حاجتين في اليوم هاسلمه لكم زي ما هو مطلوب، أكتر من كده أنا مش
بمواعيد يعني والّا بكمية التاسكات؟ يعني يعني هادّيكم حاجتين إمم.
لأ هي كانت هي كانت منتجات بتتسلّم، وأنا اتفقت إن أنا آخري هاسلّم منتجين في اليوم، أنا مش عارف أعمل لأكتر من كده، غير كده إن أنا أصلًا باشتغل حاجات لح يعني هي شغلها أقل منّي كتير فأنا باعمل لها الvoice over للحاجات بتاعتها، فأنا حسّيت في وقت بقى إنه هو لأ أنا مش هادّي زيادة عن اللزوم، ما كنت فعلًا ممكن اقعد يوم عشان بقى ال يعني إن أنا عايزة اطلع بقى الطاقة اللي جوايا ال وال ما شاء الله شاطرة وإزاي ما فيش زيي، كنت ممكن اسلّم لهم 5، 6 في اليوم وحرفيًا 5، 6 اللي هو باصحّى 09:00 ل000:00 أنا باشتغل بس.
مفهوم. آه. كام؟ إمم. آه. آه. تفتكري هل إن أنتِ عشان كنتِ بتسلمي الكميات دي هُم بقوا خلاص بقى بعد ما كان حاجة زيادة أنتِ بتعمليها بقى حق مكتسب بالنسبة لهم؟